Ma, ehm, mi sembra davvero un un'ottima idea, ehm, ero talmente confuso che davvero anche un'idea semplice come, ehm, quella che mi hai proposto proprio non mi veniva in in mente. Quindi, ehm, devo, ehm ehm, assolutamente essere onesto e, uhm, mi hai proprio aiutato, mi hai dato un consiglio semplice, ma utilissimo e spero appunto che, ehm, prendermi una pausa da da un lavoro che, come hai capito comunque amo fare però sto facendo proprio fatica a livello fisico, magari poi questa pausa possa aiutarmi, no, a mhmm, a riprendere ancora più, ehm, energetico e con più grinta di prima. Quindi grazie, grazie davvero, sei stata gentilissima con quei tuoi consigli. Grazie.
Guarda è stato un piacere, son contenta di esserti stata utile, ehm, per qualsiasi cosa in ogni caso sono qui e per adesso ti saluto.